Ah. <chuckles>
Con la neve, <laughs> la prima volta, <chuckles> abbiamo fatto un mucchio di neve, poi l'abbiamo allisciato, bello, bello, <chuckles> e mi fa ridere sta cosa perché c'ho pure il video. Praticamente partono i miei 2 cugini, invece io gli dicevo: “Rallenta, rallenta, tira i freni.” Questi praticamente so' andati dritti, so' saltati sopra sto trampolino, se ne so' volati totalmente. Sì, no, mi son senti
Non so come avete fatto. Bello. No, vabbè. <chuckles> Mamma mia. Poi lo voglio vedere. Cioè penso mi viene da ridere solo a pensarci.
Cioè sentita mal fatti ogni volta che ci penso mi metto a ridere da sola, perché guarda, è stata mo comica la cosa.
Immagino. Eh si, sì, immagino. No, ma già proprio da come me la stai raccontando. <chuckles>
Sì. Sì, non <chuckles>
A parte tutte le cose dove ci stanno i bambini più piccoli che fanno qualcosa, no, che o non dovrebbero o di assurdo. Da parte la risata.
È vero. Sì, è vero, è vero. No, perché poi nel video si sente proprio loro che urlano e sta mio cugino che fa: "Oh!" <laughs> È stato abbastanza fatti guarda, che bei ricordi, so' belli.
<chuckles> Mh, come l'hanno presa i tuoi zii? <chuckles>
Ma alla fine li ho portati a casa tutti interi, non è sì, non è successo niente. No, gliel'ho fatto vedè, gli ho fatto ve il video, si son messi av a ride, ha fatto: “Eh, però stai atte” ho detto: “Vabbuò, ma non si so' fatti niente, guarda come so' felici contenti.”
Ah, quindi dici va bene. Vivi e vegeti. <laughs> Guarda come so' contenti.
Esatto. Eh.
A prossima volta aumentiamo!

Per na cavolata, sì, va è capitato pure a me che magari là per là sei pure preoccupata perché dici: "Madonna questi, mo, chissà quando la finiscono" oppure "chissà se se se non esagerano in tutto e per tutto." Però poi, sì, quando ci ripensi dici: "Ma che che scemi", a volte.
Sì. Eh. Certo. Ma proprio poco fa, cioè, 2 mie amiche hanno cominciato a litigare che eravamo appena entrate in un locale, hanno cominciato a urlarsi in faccia, ma tantissimo. Che se cioè in quel momento volevo sparire. Se ci ripenso ora dico: "Ma 'ste pazze? Cioè non <chuckles> ma perché?"
Mh-mh. Oddio, no. <laughs> Ste pazze, neh, so' le amiche tue e ste pazze. <chuckles>
Eh! Ah, capisci?
Sì, no, io pure quando eh, e l e poi se litigano ad alta voce, là per là pure io mi sento un po' in imbarazzo.
Eh sì, perché poi un po' ti guardano tutti, comunque un po' dà fastidio proprio chi urla così.
È vero, sì, sì. Sono d'accordo. Però poi se qualcuno litiga vicino a me, che non è r che non riguarda me o le mie amiche, sto là con l'orecchio un po' teso per sentire che cosa dicono, no?
Mh-mh. Eh, capito, quindi fatti poi tra l'altro in quel locale, è un locale in cui andiamo tantissimo, s cioè spessissimo, quindi ci conoscono un po' tutti e ti ritrovi a guardarti in giro locale, cioè, che ti conoscono tutti, quindi ti guardano un po' tutti tipo "Che sta succedendo?" E tu non sai neanche che dirgli.
<laughs> Okay. Eh, sì. Tu li li li li guardi, fai: "No, no, non è successo niente, lascia perde."
Eh, però stavano proprio urlando, quindi non lo so semi avrebbero creduto.
<laughs> Loro comunicano così dovevi di'.
Addirittura uno dei camerieri s'è ha preso una sedia e si è messo seduto al tavolo nostro per ascoltare.
Vero? No, mi sento male.
No, ho detto: "Ecco."
Mi posso senti' male, 'na cosa del genere. <chuckles>
Sì, perché si conoscono ormai tantissimo, quindi erano proprio curiosi di che cosa stavamo litigando.
Beh mi sembra giusto, no? Ha fatto bene il cameriere a sedersi, là dice: "Almeno voglio sape' bene come vanno le cose".
<chuckles>
Chi c'ha ragione.
Eh! Dopo s'è messo a dire pure: "Eh, ragazze, però potreste fare così "ma <chuckles> gli ho detto: "Ma tu che ci" Sì, gli ho detto: "Ma tu che c'entri? Già siamo messi male". <chuckles>
Ah, quindi pure a dare consigli? Così a buffo. Eh, vabbè è giusto. No vabbè questi ci stanno pure 'sti soggetti, so' simpatici pure loro
Sì, sì, lo fanno comunque per sdrammatizzare spesso, quindi. Anche perché, giustamente, forse nei pub, così, nei locali quelli un po' di sera, s secondo me succede anche spesso che qualcuno magari litiga.
a modo loro. Sì, infatti. Sì, sì, ma sicuramente.
Certo, noi eravamo tra di noi, tra amiche, quindi per quanto poteva essere una litigata, non era niente di che. Però secondo me succede comunque di dover comunque un po' anche dividere le persone spesso, probabilmente.
Non era così eclatante. Sì, eh. Sì, sicuro, sicuro. Io c'ho un bar di famiglia e ti dico che spesso e volentieri, oh quell che si vedon dentr al bar, lascia perde.
Mh. Immagino, immagino.
Ci vò na pazienza, certe volte, diventi quasi uno psicologo.